Allora entrambe entrambe le cose, ci sono delle cose che, ehm, mi mi fanno un po' paura, ma nel senso co son cose sconosciute, capito? Quindi è una paura, ma non paura che mi faccia male, semplicemente una paura perché è paura dello sconosciuto. Uhm, quindi ho 2 esempi, ehm, dello stesso viaggio, in cui ho 1 esempio positivo e 1 invece n negativo diciamo. Ehm, ho fatto un viaggio qualche tempo fa a Dubai e non ho proprio assaggiato un piatto locale, perché lì ci sono un sacco di ristoranti indiani. Io ho assaggiato l'Indiano solo 1 volta in Italia e non mi era piaciuto. L'ho assaggiato lì e ho scoperto un piatto che io mangerei dalla mattina alla sera. Quindi è il mhmm, chicken biryani mi sembra, è tipo un riso con il pollo è una cosa buonissima e anche il butter chicken. <chuckles>
Mhmm. Okay. Mh-mh. Okay. Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Okay, quindi <chuckles> para paradossale che tu abbia conosciuto un una cultura a livello culinario in un posto in cui cioè, no non era non eri in India e invece l'hai conosciuta a Dubai.
Sì, sì, è vero che a Dubai ci sono moltissime c'è una grande cultura indiana perché molti penso che ci sia una grande emigrazione dall'India, uhm, agli Emirati Arabi, quindi, ehm, comunque me lo aspettavo che la cucina anche fosse molto sviluppata e anche la sì, sì, anche la scelta, però sì, è un po' strano. Ehm, poi sempre riguardo a Dubai ho fatto un'esperienza molto carina, era una specie di safari nel deserto, ora non mi ricordo bene e c'era, mhmm, una cena organizzata sempre nel deserto. C'erano un sacco di cose molto buone, quindi magari ehm, io le chiamo piadine, non saranno state piadine, però era un pane magari del luogo e poi c'erano degli spiedini, che a me facevano tanta paura a vedersi perché non lo so, erano non mi sembravano buoni. Allora io giustamente, ho dato gli spiedini al mio ragazzo, e, ehm, la mia amica, perché ero in viaggio con una coppia di miei amici, ha dato i suoi spiedini al suo ragazzo e devo dire che è stata la scelta giusta perché, ehm, gli hanno fatto male questi spiedini ai nostri rispettivi ragazzi e quindi noi <chuckles>
Okay. Mh-mh, influenzata, okay. Mh-mh. Okay, mh-mh. Okay. Sì, sì, sì. Mh-mh. Okay. <chuckles> Mh-mh. <chuckles> Ah! <exhales> <chuckles> Quindi li avete sacrificati. <chuckles>
Esatto, perché a noi ci hanno fatto paura. Loro hanno detto: "No, ma va ma cosa vuoi che sia? Non succederà niente". E invece sono stati male tutto il giorno dopo, mentre io e lei stavamo in piscina tranquille a goderci il sole. Quindi ecco <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> Quindi avete fatto bene a fidarvi del vostro istinto.
Esatto, sì, facevano un po' paura, non ci siamo fidate tro tutto il resto buonissimo per carità eh, quelli, uhm, un po' meno. <chuckles>
Mh. Mh-mh. Così, così. Ma invece, uhm, mi viene da chiederti visto che hai viaggiato tanto, mhmm, hai provato mai qualcosa di, mhmm, effettivamente molto strano dal punto di vista di un italiano? Non so, mi vengono in mente tipo quei piatti con gli insetti o degli animali che noi non siamo abituati a mangiare.
Sì. <chuckles>

Allora, avevo assaggiato carne secca, sempre negli Stati Uniti, ma era completamente diversa. Perché quella degli Stati Uniti non era così saporita, invece quella islandese era aveva un sapore molto forte, ma sapeva anche molto meno di "chimico" tra virgolette, era sentiva molto più genuina, ecco, rispetto a quella lì. Quindi mi è proprio piaciuto anche questo equilibrio, poi non so quanto possa essere salutare, però veramente quella me me la ricorderò per sempre perché non me l'aspettavo. E poi un altro piatto di cui non vado molto fiera, ehm, mpe sempre negli Stati Uniti, io, mh, adoro la cucina messicana, ma non non è che non ne vado fiera perché, a parte che non l'ho provata in Messico, quindi non sono sicura sia quella autentica, però io quando vado negli Stati Uniti, magari mi capita ogni tanto, io mangio quasi solo quello. Ehm, è una cosa, mhmm, veramente sì, tacos, tu tutte co io, mhmm, veramente, non se c'avessi gli stessi la stessa quantità di ristoranti messicani qui in Italia, penso che mangerei solo quello perché è una cosa che mi fa impazzire. Ma poi ne ho provati tanti, sia fast food, ehm, che, magari, ristoranti un po' più, mhmm, ehm, diciamo, magari a conduzione familiare, es è tutto buono. Quindi diciamo Tacos, se vogliamo dire un piatto solo.
Okay. Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. <chuckles> Okay. <chuckles> Sì. Mh. Mh-mh. Okay, cucina messicana. Okay. <chuckles> Mh. Mh-mh. Okay. Mh. Okay. E e mh quando hai provato qua in Italia i ristoranti messicani ti sei trovata altrettanto bene oppure hai notato differenze rispetto a quelli americani?
Allora, ho provato soltanto 1 volta un ristorante messicano e devo dire che non, mhmm, non mi lasciato così soddisfatta. Forse forse perché era anche più, ehm, mirato per un palato italiano, che, mhmm, posso dire, secondo me è pure un po' più schizzinoso rispetto a ad altri ad altri tipi di palato, quindi non c'era quel sapore così deciso come invece l'ho sentito mangiandolo in Nord America. Poi so che, magari, in Nord America c'è una grande popolazione di, mhmm e quindi sono anche più attenti.
Mh-mh. Mh. Okay. Mh-mh. Sì, infatti. Mh-mh, gente effettivamente, mh-mh, messicani, no, che, magari, m emigrano e aprono lì i loro locali. Magari in Italia, forse, <chuckles> la presenza di m popolazione messicana è molto minore. Magari qualcuno ci sarà, ma immagino che non sia lo stesso livello di autenticità, o no?
Mh-mh. Eh, no, purtroppo no, quello sì. Infatti uhm, ehm, diciamo che è sicuramente più autentico quello del Nord America di sapore mi "messicano" tra virgolette.
Mh. <chuckles> Rispetto a quello italiano. Beh, ehm, ti ringrazio perché è stata una conversazione molto interessante, mi hai dato anche tanti spunti di idee, di cibi da provare.
Sì sì sì.

Allora, uno ehm, allora, insetti io non li ho mai mangiati perché, mhmm, non ho mai viaggiato in posti dove si mangiano insetti e sinceramente non so se li proverei. Poi mi ci devo trovare. Può darsi di sì, può darsi di no, però una volta ero negli Stati Uniti e c'erano dei lecca lecca, diciamo dei dolcetti, con dentro gli insetti.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Mh. Mh.
Io non ho avuto il coraggio di provarli, il mio ragazzo li ha provati, buttando poi appena arrivato quasi quasi al esatto consumato però ehm, dal mio punto di vista era molto strano, anche perché non pensavo fosse una cosa che andasse in Occidente, pensavo che fosse più una cosa v verso paesi orientali. Invece andava a quanto pare, però non ho non mi sono messa in gioco in quel caso, è stato un mio limite, mi dispiace, ma non sono riusci
<chuckles> All'insetto. <chuckles> Mh-mh. Orientali. Mh-mh. Okay. <chuckles> Beh allora gli insetti è il caso di lasciarli fuori quando si tratta di assaggi per quanto ti riguarda. <chuckles>
Sì. S sì. Anche se so che molte persone dopo averli assaggiati dicono che sono buoni. Ad esempio, uhm, mio padre ha fatto un viaggio in Thailandia o in Laos, vabbè que ehm, quella zona lì e lui li assaggiati e mi ha detto che non sono in realtà non gli hanno fatto né caldo né freddo. Dice che non erano un piatto classico, però io non lo so, forse mi fa l'im impressione dal punto di vista visivo, quindi se magari messi all'interno di un piatto dove non si vedono potrei anche assaggiarli, quindi occhio non vede va benissimo così.
Mh. Mh-mh. Sì. Okay. Mh. Okay. Okay, l'importante è che tu non veda magari le zampe, le antenne. <chuckles>
Esatto, esatto le zampe no, non posso vederle.
Okay, <chuckles> ma dimmi una cosa, quando tu mhmm, sei in un luogo e quindi assaggi un piatto di quel luogo, un piatto locale, cos'è che vai a cercare? Cioè magari, ehm, ti ispira di più assaggiare qualcosa per il suo sapore, perché immagini che sia buono oppure ti interessa più l'esperienza culturale e quindi la storia che c'è dietro quel piatto, ehm metterti in contatto con chi lo prepara e quindi immergerti di più proprio con un contatto con le persone del luogo?